Olha, hoje eu preciso aqui muito de uma orientação tua, porque, eu tô me sentindo, assim, muito ansioso, um pouco, assim, estressado, de algumas vezes, quando eu tenho, algumas comemorações de alguns amigos, festas, celebrações e também de alguns familiares, porque acho que tá afetando realmente a minha saúde mental, sabe. Então eu eu tô precisando de um conselho pra saber como é que eu posso tratar melhor a questão de saúde mental e os limites em comemorações com familiares e amigos. Por exemplo por exemplo, eu tô às vezes indo tem aniversário dos meus primos, que eu sou próximo, eh, e dos meus amigos mais próximos, da da da época da escola, alguns da faculdade também, que a gente sempre joga bola, faz algumas coisas que a gente tá sempre junto, com muita frequência. Só que alguns deles têm alguns hábitos que eu não gosto
Uhum. Uhum. Hum. Entendi. Aham. Hum. Tá. Dé Aham. Sim. Uhum.
Eh, cigarro, vão muito pra pra noite, coisa que eu não não gosto. E muitos dos nossos encontros, eh, vem com umas conversas, assim, que eu também não não compartilho, sabe. E isso tá me afetando mentalmente e eu preciso realmente começar a impor limites, sabe. Porque porque tá afetando já o meu sono, sabe. Por exemplo, quando chega aquela mensagem: "Olha, tem o evento tal, dia tal", eu já começo a ler e já vejo que tem uma celebração pra compartilhar com eles.
Ah. Hum. Entendi. Hum, entendi, entendi. Tá. Ai, já fica já fica nervoso, <chuckles> já fica ansioso, já.
Fico nervoso exatamente, fico 1 semana quase sem dormir direito.
Entendi. Mas me diz uma coisa, assim, com que frequência que isso acontece, assim, que que existem esses encontros? Porque você falou, é é, são mais os familiares, é isso? Ou tem amigos também?
Sim. E alguns amigos, os familiares e alguns amigos, é. No caso de família, são os meus primos, principalmente. E nos nos meus amigos de escola, da faculdade, são particularmente 2 amigos do futebol, né, que a gente tem um encontro já de muito tempo e tá sempre junto. É tá essas coisas que que vêm acontecendo nessas 2 ocasiões diferentes, estão me estão me fazendo muito mal, principalmente pra pra minha saúde mental. Eu tenho tenho tido crise de ansiedade, fico sem dormir, en
Alguns amigos. Tá. Entendi. Aham. Aham. Entendi. E dessas coisas que acontecem, assim, o que mais te incomoda especificamente, assim? Tem algo que realmente, assim, é o que mais te deixa ansioso? É, enfim, se
É, são assim os assuntos, sabe? Por exemplo, como a gente dos no caso dos meus amigos da escola, como a gente tem um convívio já de muitos anos, sabe, se conhece já há bastante tempo, é, o que que acontece? Ao 2 desses amigos têm uns hábitos, assim, um pouco diferentes, fumam, bebem um pouco além e tão muito na noite, e aí acabam, poxa, a gente tem uma confraternização depois do futebol e começa sempre uma conversa, tá. O evento começa tudo legal bacana, e aí depois começa. Começa uma conversa, já começa a beber um pouquinho pra mais, e aí eu me sinto exatamente, eu me sinto meio um peixe fora d'água, sabe. E eu queria começar a impor limites nesse nesse ponto, até pra que eu possa ter uma saúde mental melhor, não ter crise de ansiedade, não ter uma mensagem no no telefone me convidando para algo e eu ficando meio que desesperado, sem dormir. E por isso que eu tô aqui te te pedindo esse aconselhamento.
É. Tá. Uhum. Tudo be Aí já fala coisa que não deve. Aham. Hum, entendi, entendi. Claro, claro. Não, sem dúvida. Sim, sim. Sim, entendi. É, acho que o principal, assim, é ai, eu também perguntei pra você só pra eu entender com que frequência que isso acontece. É 1 vez por semana, 1 vez por mês, ou então, por exemplo, seus primos, vocês só encontram no final do ano. Com que frequência é isso?
Não, é, os amigos da escola eu encontro semanalmente, praticamente, ou quinzenalmente. Os meus primos, 1 vez por mês, 1 vez a cada 2 meses, mais ou menos. Quando quando tem, é, quando tem um é como eles moram próximo, a gente ou tem um aniversário ou a mãe deles acabam v acabam vindo na minha casa e aí a gente acaba tando bastante junto, sabe?
Ah, tá, é bastante. Ah, entendi. Ah, é bastante. É com frequência. Entendi, entendi.
E e isso às vezes me me cria alguma coisa, até por isso que eu preciso impor certos limites, sabe? Por exemplo
Claro, não, e é import importantíssimo isso, porque eu eu eu acho que impor limite é uma coisa que você tem um cuidado com você, né? Eh eh, e é e é superimportante, superimportante. Aham.
Claro. É, exatamente, exatamente. Sim. Por e por exemplo, às vezes eles aparecem na minha casa, no caso dos meus primos, tá. E aí eu tô me preparando pra algo do trabalho ou algum estudo que eu tô fazendo pra benefício próprio, meu, sabe. E aí eles sabem que eu tô que a gente tá sempre conversando, eles sabem que eu tô fazendo algo importante e eles aparecem na minha casa pra fazer algo, sem avisar geralmente. E aí o que que acontece? Eu paro de cuidar um pouco de mim, de buscar o meu benefício, o meu crescimento, pra poder ficar fazendo sala pra pra eles e pra outros familiares. Então eu tô precisando precisando realmente colocar esse limite pra pra poder parar com isso, sabe?
Sim. Aham. Hum, sempre. Entendi. Sim. Sim. Não, sem dúvida, eu entendo, entend Pô. Sim. É, eu acho que assim, o primeiro passo você já está dando, assim, porque pensar nessa necessidade mesmo de colocar limites, isso já é ótimo, porque tem algumas pessoas que que não conseguem nem pensar nessa possibilidade, assim, sabe? Fico vai vai se vai ficando desconfortável e e nem pensa que poderia ser diferente. E e, na verdade, precisa ser diferente, né, é, algo que tem que ser, por exemplo, ser num encontro de amigos, tem que ser legal para todo mundo, né, porque se não está sendo, e se em algum momento começa a não ser, então, é, p realmente precisa rever, né, porque senão você não vai você está se desrespeitando, né, e e isso não é legal, né. Agora, tem vários pontos, assim. O que eu poderia, assim, é, te, é te dar uma dica, enfim, te aconselhar, por exemplo, nessas festas que você diz que, né, acontece depois do futebol, mas que aí depois eles começam a beber, e aí no começo está tudo legal, e aí depois começa a ficar ruim, enfim, por conta imagino que, né, por conta do álcool, e aí as conversas vão extrapolando, né. E e e você pensou, assim, na possibilidade desse momento, de você identificar esse momento e simplesmente, assim, ir embora, né. Então você já ficou, já confraternizou, já esteve ali presente, porque n não é legal não deix não ir, né, não ir, você vai perdendo o contato. Então eu acho importante mesmo, né, eu acho que se tem momentos que são bons, eu acho que não não vale a pena desperdiçar isso, né. É. Uhum.
Ok. Caramba! É verdade. Sim. É verdade. Exato. Verdade. Sim, sim, mas você não acha que vai pegar mal se eu chegar e no meio do da confraternização e ir embora? Ou posso geralmente falar assim: "Ah, eu tenho um compromisso, tenho que estudar".
Ah, eu acho que É é, eu acho que esse tipo de desculpa, assim, né, que, né, chega a ser uma mentirinha, mas é uma mentirinha que acaba não prejudicando ninguém, né, porque, de fato, não prejudica ninguém. Eh, é uma é u uma possibilidade, né, é engraçado porque, hum, é estranho, né, em outras culturas, por exemplo, a pessoa vai recusar um convite e a pessoa fala só simplesmente um não. E todo mundo entende que é cultural. O brasileiro acaba tendo que sempre d-dizer o porquê, né. <chuckles> É uma, É, e aí, e aí que eu digo que é normal, né, a pessoa então, aí a melhor forma é dar uma desculpa, assim, uma mentirinha que não faz mal pra ninguém, né. Até o momento que você se sinta bem confortável de dizer "não" só com um "não", né, sem precisar justificar o "não", né. E que as pessoas entendam, né.
Sim. Exato. Exato, tem esse problema realmente. Exato. Não, isso, isso é até interessante você falar nessa questão, que uma vez eu fui falar que não ia, e qualse quase causou assim uma coisa, me chamaram de grosseiro, falaram que eu que eu fui indelicado, somente porque me perguntaram: "Você vai?" Eu falei: "Não".
Aham. Olha, então, está vendo. É, é, então, você vê? <chuckles> Em outras culturas, falar não, as pessoas nem insistem, é não, é não, e f e simples assim, super normal. Para quem não tá acostumado, às vezes acha grosseiro, mas é uma coisa cultural mesmo. O brasileiro acaba tendo que dizer o porquê, enfim, e aí é que acaba inventando uma desculpa, né. Mas eu acho que, esse é a melhor saída, assim, nesse caso. Você foi, você s-se divertiu ali até o ponto que você achou que dava, que não está te incomodando. Começou a te incomodar? "Olha, desculpa, eu hoje eu vou ter que ir embora um pouco mais cedo, porque eu tenho um outro compromisso, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar", enfim, aí pode ser
Entende? É super normal, sim. Amanhã eu acordo cedo, é, tem posso
é, "Amanhã eu acordo cedo, eu realmente preciso ir" e e f e tudo bem, né. E eu acho que va-vale a pena entender. Acho que se forem seus amigos, enfim, seus primos e tal, pessoas que realmente gostam de você, eles vão entender, né, en enfim.
É, exatamente, eu vou vou tentar fazer isso, seguir o teu conselho, acho que faz sentido.
A É, até Eh, agora, por exemplo, quando vão até a sua casa, conforme você comentou, né, e você tá ocupado, estudando, enfim, tem outros afazeres, eh, também eu acho que é necessário falar. Porque eu acho que também se você falar ali: "Olha, pessoal, hoje eu adoraria ficar aqui com vocês conversando, mas eu realmente tenho outra outro eu tenho uns afazeres que eu tenho prazo, eu preciso terminar. Eu", e enfim, eles vão entender. Pode até soar um pouco estranho no começo, mas eu acho que pa dar esse primeiro passo pra falar isso, eh, abre portas pra futuras ve o o outras vezes você conseguir falar ainda com mais facilidade, sabe. Eh
Sim. Ah, faz sentido, realmente, eu não tinha pensado dessa forma. Falar assim, com uma forma mais doce, né, mais mais educada, eu acho que é, porque realmente da da outra vez quando eu falei um não, realmente se se é essa forma que você já falou, já soa diferente. Eu acho que por mais sensível que a outra pessoa seja, ela vai entender de uma de uma maneira mais mais clara. Então, eu vou seguir esse teu conselho, realmente, acho que pode dar certo.
Eu acho É, eu acho Aham. Aham. Sim. É. É. É. É, eu acho que comunicar, é, e e o conversar, né, e ser claro mesmo ali, né, "Olha, ai, eu adoraria, olha, ficar aqui conversando com vocês, mas eu tenho isso pra fazer". É um um respeito com você mesmo, né, isso. E é muito importante, porque quando você aceita e aí fica ali naquele incômodo e tal, e fala: "Nossa, ai, eu tinha que estar fazendo tal coisa", você não deixa eles desconfortáveis, mas você fica, né. E não pode ser assim, né. É, você tem que pensar em você. É importante isso.
Exato. Exatamente. Não, não dá, não dá. Exato. E e tem que ser o momento que a gente está desfrutando com os amigos ou até com os familiares, ele tem que ser prazeroso para ambas as partes, né. É.
Para todos. É é, exato. Se não está sendo para alguém, então alguma coisa tem que mudar, né. Mas eu acho que você de f de fato precisa se priorizar, né. E aí é que entra essa questão de estabelecer um limite mesmo para você. Em em outras vezes, pode ser que seus amigos chegam cheguem aí na sua casa e você, de fato, esteja disponível e seja legal e tudo bem. Quando não está mesmo disponível, e aí eles chegam sem avisar, eh, e e aí te vai realmente te atrapalhar, ah, tem que tem que falar, não tem como, né. É, porque senão realmente você vai ficar mesmo muito desconfortável, e aí não é legal. Você vai ficar ansioso, que é o que você está passando, né. Porque você já está se acostumando com situações assim e tem ficado incomodado, e e aí já fica ansioso logo que chega, né, um convite. É, e e
É verdade. Exato. Sim, sim, quando chega mensagem para alguma coisa, eu estou ficando desesperado. Mas olha, a conversa com você me desbloqueou e isso me me fez muito bem, me fez entender melhor, né, até como eu posso falar, né, comunicar a alguma questão que que possa estar me incomodando com com os meus amigos, com alguns familiares. Creio que creio que a partir de agora eu consigo impor certos limites e e nessas comemorações eu conseguir estar mais confortável e saber, né, é, administrar e aproveitar melhor, né, esses momentos com os meus amigos, com os meus familiares. Acho que que a partir de agora eu vou eu vou conseguir fazer de uma maneira mais produtiva, digamos assim. Gostaria mesmo de te agradecer, muito obrigado pela tua ajuda, foi fundamental. Muito obrigado
Uhum. Sim. Ah, sem dúvida. Claro. Ah, certo, sem dúvida. Imagina. Ah, imagina, que é isso. Disponha. Precisar, estou por aqui. <laughs> Tchau, tchau.